Вот я думаю о том, а как я выгляжу, а что я сказала, а как шевелится мой рот, а какое у меня выражение лица? <chuckles> В общем, как-то так, да. И волнуюсь, жутко волнуюсь.
Н вот. Вот, да. <chuckles> Вот, да, видишь, надо попробовать как-то сместить вот этот вот фокус, э, не на себе, а вот на задачу его, да, перенести его. То есть надо постараться абстрагироваться от, э, того, как ты выглядишь, как, эм что люди про тебя подумают, потому что на самом деле, а, вот вообще люди думают чаще всего о себе. <chuckles> То есть и их самих интересует, как они выглядят. То есть как ты выглядишь, честно говоря, вот, эм, ну, всем, грубо говоря, всё равно. То есть, э, они пришли на эту презентацию, они должны её выг вы выслушать, да, там понять тоже что-то, как-то потом, не знаю, тоже как-то включиться в работу. Поэтому то, как, э, да, как эм, как какая твоя там осанка и как ты выглядишь, то есть д они, может быть, этого вообще и не замечают.
М. Интересно. Слушай, это на самом деле интересная мысль. Вот я стою, думаю, как я выгляжу. А может быть, мой зритель сидит и думает: "А как он выглядит?"- и старается лишний раз <chuckles>
Да, вот всё это, я думаю, что, скорее всего, так оно и есть. <chuckles>
Бе, чё-то как-то, да, не думала об этом. Да, это и получается даже забавно, с одной стороны. <chuckles> Все мы стоим и думаем, как мы выглядим, <chuckles> а про задачу никто не думает. Ну да.
<chuckles> Да, но никто <laughs> да, на презентацию никто не думает. <chuckles> Это проблема, т кроме кроме начальника, может быть. <chuckles>
Да. Слушай, ну, спасибо, что развернула меня в такую вот, да, интересную сторону, и, мне кажется, даже как-то полегче стало, повеселее. <chuckles> Я буду на теперь, наверно, стоять и думать, как кто-то другой выглядит. <chuckles> Лад спасибо за советы, были полезны.
<chuckles> Ну да. <chuckles> <laughs> Это точно. Спасибо тебе. Мне это было очень приятно с тобой поболтать. Спасибо, пока.